ここのね、ほんとに内陸のとこだと、そんな意識、あんま芽生えないんじゃないか、っていう気がするんですけどね、はい。
うん。うんうん。 うーん。だってすそういう、リサイクルだとか、そういうことを考えたりしなくても、自分への影響ってたぶんその人の人生の中ではないじゃないですか。
はい。 はい。 なさそうですよね、ほんとに、はい。
うーん。だから、じゃあ、なんでする、時間とお金の無駄だ、っていう風にしかね。地球もどんどん汚くなったりとかしていっても、やっぱりたぶん自分が死ぬ前には影響ないんだろうなっていう。から、別の人の問題っていう感じで。
はい。 はい。
うーん。うーん。
ね。あの、ほほんとに、なんか、あの、僕も中規模都市に住んでて、そっからさらに勤務場所は、さらに、こう、田舎行くんですけど、あの、も、すごい綺麗なんですよね。その、特に今の季節ってもう、緑が、はい、はい、ね、緑も、いろんな緑があって、も、毎日運転してて、「うわ、なんて綺麗なんだろう」と思うんですけど。あ、なんか、自然綺麗なんで、なんか、別に何もしなくても、この自然守れるんじゃないのって、なんか、そうね、そんな考えに、至りそうな気がするんですよね。はい。
はい。 うーん。うん。うん。 緑で、はい、そうですね。 うーん。そうですね。 うーん。うーん。 うん。 ああ、ありますね。うん。うん。うーん。わかります。はい。そうですね。で、海ってあ、ごめんなさい。どうぞどうぞ。
ね。 で、うちの工場は、けどはい、はい、どうはい。いや、うちの工場もね、結構その、煙バンバン出してるんですけど。
うん。 うーん、うん。